Evet bir noktada biyolojik olarak da çocuk hani anneye ihtiyaç duyuyor, doğduğundan itibaren. Belki de hani daha çok kadına da toplumda yüklenen, eee, rollerden biri de hani çocuğunu bakması, büyütmesi belki eğ hatta ahlaki eğitimi daha çok kadınların vermesi, anneyle büyüyen çocukların daha belki, eee, iyi o olduğunu psikolojik açıdan bunlar da gözlemlenen şeyler tabii ki de. Peki anne olmanın çok da bir noktada zor olduğundan bahsettin hani kadın bedeni üzerinde özellikle. Belki baba bir şekilde hani, ııı, o süreç içerisinde bir anda baba oluyor ama kadının bedeninde dokuz aylık bir süreç tamamlanıyor bir noktada ve onun hem psikolojik hem böyle, eee, insanın bedenine zarar veren belki de hatta belki iyi de gelen ama hani değişimi, ı ımm, değişimle alakalı bir durum var o süreçte. Peki sence Aynen öyle, hani o süreci
Doğru. Hı hı. Çok doğru. Tabii. Hı hı. Tabii. Çok da ciddi bir süreç yani bu. Hani kimileri atlatamıyor, kimileri çok derin yaşıyor. İnsanların hayatını da çok etkileyen bir süreç.
A Aynen öyle. Sen de nasıl oldu peki? Hani buna karar verdiysen ve nasıl verebildin ve ve nasıl gelişti sende süreç?
Hımm. Evet benim şimdi benim hikâyemde bir oğlum var. Iıı, gerçekten şu anda 12. Şimdi dönüp baktığımda benim de böyle bayağı atlattığım şeyler olmuş. Eee, ben bu konuda çok geç kaldım. Yani karar veremedim mesela eşimle de karar veremedik ve, eee, 6 sene sonra tamam ya bizim bir çocuğumuz olsun artık dedik. Yani bence şu an dünya saçması bu. <chuckles> Şimdi dönüp baktığımda yani bu kadar niye beklemişim, niye bu kadar, eee, düşünmüşüz. Herhâlde cesaret edememişiz yani. O, eee, ve şey diye düşünüyorduk hani gezemeyiz tozamayız kendi hayatımızı yaşayamayız. Tamam güzel de bir noktada biraz sanki bencilce de geliyor. Eee, ve bizde şöyle bir şey oldu. Biz, eee, o 6 senede sadece olduğumuz ye yeri gezebildik kendi mahallemiz, kendi evimiz. Ve çocuğumuz doğduktan sonra çok enteresan, ııı, her yeri gezmeye başladık. Yani işte yurt dışına taşındık, eee, çok uzun uçuşumuz, ilk uzun uçuşumuz o daha 1 yaşındaydı ve gerçekten böyle hani bir evden bir eve 20 saatlik bir uçuş yaptık Asya'ya taşındık. Asya'nın civarındaki bütün adaları her yeri ülkeleri gezdik yıllar içerisinde. Ve yani şöyle düşünüyorum biz gezemeyiz diye 6 sene bunu planlamayıp çocuk doğduktan sonra böyle bir serüvene a atılmak. Yani aslında hiç de planladığın gibi gitmiyor bir şeyler. Eee, sana hayat bunu gösteriyor.
Harika. Hı hı. Nasıl? A! Hı hı. A, a! <chuckles> Hı hı. A! <chuckles> Ay, ne güzel. Süper. <chuckles> <chuckles> Evet aslında <chuckles> Evet bir noktada da çok anlamlı geldi bana. Ama, eee, şeyi de merak ediyorum. O hayata bakış açını değiştirmiş olabilir mi çocuk sahibi olmak bir noktada?
Çok değiştiriyor yani. Eee, şöyle bir şey mesela sonraki pişmanlığım neden 1 tane? <chuckles> Hayır sonuçta şöyle bir şey oldu, neden daha fazla değil? Mesela 3 tane 4 tane olabilirmiş. Bence çok güzel bir şey, eee, ama o da bir cesaret yani, hani o da bir cesaret. Hı hı.
Hı hı. A! Hı hı. E, tabii ki.